بُصي أنا بقى لي فترة كده باشتغل على نفسي علشان أنا م يعني باشتغل على مهاراتي، باشتغل على طريقة تعاملي مع الناس، وباحس إن أنا باحقق إنجاز. بس يعني من وجهة نظري أنا شايفة إن هي إنجازات كبيرة أوي، لكن من وجهة نظر الناس المحيطة بيّ ا إن أنا ماشية على scale صغير أوي، وإن اللي أنا باحققه ده ما يستحقش أصلًا الاحتفال، أو إن أنا مكبرة المواضيع أو مدية الموضوع أكبر من حجمه. وعارفة اللي هو ما كل الناس بتعمل كده، أنتِ ما عملتيش حاجة جديدة. <tsk> فباحس إن هم بيسرقوا مني فرحتي، ومش باعرف إزاي أستمتع بالإنجازات الصغيرة اللي أنا باعملها يعني، بالرغم إن أنا بابقى شايفاها بالنسبة لي كبيرة. يعني ومحتاجة ن نصيحتك في الموضوع ده، أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟
امم. أيوه. اهم. أيوه. اهم. يعني بصراحة أنا متفهمة موقفِك تمامًا، ويعني ممكن أكون متخيلة كمان شعورِك بيبقى إيه وقتها، إن الناس ممكن حواليكِ تبقى بتحبطِك أو تشوف إن أنتِ مثلًا ردة فعلِك كبيرة عن الموقف اللي حاصل، فيبدأوا إن هم يبقوا بيقولوا كلام أو حتى نظرات اللي هو بن بالنسبة لِك أنتِ تبقى محبطة أو تبقى بتضايقِك بشكل أو بآخر. فأنا فاهمة كويس جدًا الحتة اللي أنتِ بتتكلمي فيها دي. بس خليني أبقى باسألِك على شوية حاجات كده. آمم الانتصارات الصغيرة اللي أنتِ بتحققيها دي بتبقى إيه كده في خلال اليوم؟ يعني من وجهة نظرِك كده إيه الحاجات اللي أنتِ بتعمليها شايفة إن أنتِ عملتيها حلوة أوي، وإن أنتِ محتاجة تبقي بتكافئي نفسِك عليها؟
بالضبط. بُصّي مش عارفة مش عايزة ابان إن أنا تافهة بس أي حاجة باحس إن أنا عملتها ب يعني 100% بطريقة ومتقَنة باحس إن أنا لازم اكافئ نَفْسي عليها لازم اكافئ نَفْسي إن أنا برغم كل الصعوبات اللي أنا بامر بيها دي يعني عرفت اعملها، هادّيكِ مثال يعني، عارفة لو أنا صاحية الصبح ومتكركبة وورايا مِيّة حاجة عايزة اعملها عايزة احضّر lunch box للولاد وآجي ألبّسهم وأسرّح شَعرهم والبس أنا كمان وانزل اروح الشُغل وسط كل ده لو عرفت أر أضبط بقى اله الجناح كده بتاع الeyeliner و ي الصبح باحس إن أنا عملت إنتصار رهيب، يعني عارفة اللي هو ب شُفتِ الضغطة دي أنا كمان عرفت اع أرسم بقى ال يعني عيون القطة زي ما بيسَمّوها وضبطت الwing بتاع الeyeliner باحس إن أنا محتاجة اكافئ نَفْسي لأ أنا لازم اسقّف كده عارفة، هنا سأسكت قليلًا <laughs> إحترامًا وتقديرًا لهذا الجمال زي ما بيقولوا يعني، بس مثلًا لو حبيت إن أنا مثلًا اروح لجوزي أقول له بُص أنا عرفت أضبطه لإن أنا في العادي أصلًا وأنا مش بيبقى ورايا أي مشغوليات ما باعرفش أرسم يعني عيوني كويس، فلما مثلًا اروح اقول له يقول لي: "إيه يا بنتي التفاهة دي ما في مش عارفة دلوقتي حاجات ممكن تبقى م بتعمل الحاجات دي وبعدين آآ، الناس كلّها بتبقى الصبح حاطة 100 كيلو مثلًا آآ، بودرة على وِشّها أنتِ فرحانة برسمة كُحل! يالّا روحي، روحي ربّي عيال لِك". فباحس إن هو أنا بالنسبة لي عرفت اعمل حاجة لنَفْسي صح 100% في نَفْس الوقت اللي أنا عليّا فيه ضغوطات باحس إن هي حاجة تستحق إن أنا احتفل بيها بس يعني مش عارفة باو تقوليش عليّا إن أنا تافهة يعني.
فاهماكِ. اهم. أيوه. فاهماكِ. <laughs> إمم. أيوه، اهم. اهم. أيوه. اهم. <laughs> لأ أنتِ بجد بتعملي حاجة حلوة جدًا، جدًا وبتعملي حاجة آمم، أنتِ بتعمليها لَنْفسك كمان يعني أنتِ م تبقي آآ، بالنسبة لِك ده إنجاز فظيع وسط الضغوطات أنتِ الصبح بتبقي متلهوجة ومستعجلة وفي، في دماغِك ألف حاجة وحاجة، وكون أصلًا إن أنتِ مش بتبقي بتعرفي ترسمي رسمة عينِك في الوقت اللي بتبقي عندِك أريحية فيه وجيتِ تعمليها في وسط كل الضغوطات دي، فأنتِ شايفة إن هي حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. وطبعًا ما تخلّيش أبدًا أي حد يبقى بيقلل لِك من الموضوع ده، ممكن تبقى الناس بس اللي حواليكِ يعني مش فاكرة قد إيه أهمية الموضوع أو هي مش في مكانِك من الناحية التانية علشان يبقوا شايفين قد إيه الموضوع ده مهم بالنسبة لِك، أو حتى هُم مش شايفين الكواليس اللي ورا اللي تخلّيهم يبقوا آآ، متفهمين موقفِك الكبير ده من الحاجة دي. فاللي أنتِ بتعمليه مع نَفْسك ده حلو جدًا، جدًا، جدًا. طيب قولي لي بقى آمم في ناس تانية بتحبطِك آآ، من الناس اللي حواليكِ إذا كانت عيلتِك أو صحابِك من أي حاجة من الحاجات دي برضه، يعني هل بيبقى فيه آآ، نظرة كده أو كلام على احتفالاتِك دي من برّا آآ أسرتِك؟
فاهماكِ. آه. بُصّي آه، يعني أنا عايزه أقول لِك زي ما قُلت لِك أنا باحاول اشتغل على مهاراتي شوية، إن أنا اتعلم حاجة جديدة، فلمّا بالاقي نَفْسي عملت حاجة صح 100% بدون مساعدة حد، بالاقي باحس إن أنا محتاجة إن أنا اكافئ نَفْسي عليها يعني. آآ، برضو فكرة إن أنا أعرف اركن في شارع زحمة من غير ما أوقّف المرور مثلًا ربع ساعة، دي بالنسبة لي إنجاز رهيب، بس فجأة مثلًا ألاقي حد كده معدّي يقول لي: "آآ، على فكرة كانت واسعة وتعدّيكِ أنتِ بقى لِك نُص ساعة ب بلفّة دريكسيون واحدة كان زمانِك ركنتِ"، فباحس يا جماعة طَب ما تسيبوني استمتع بلحظتي يعني، مين مين يعني ليه ل ليه بتسرقوا الفرحة منّي يعني؟! عارفة، أنا بالنسبة لي واحدة لسه باتعلم السواقة جديد، ما باعرفش دايمًا أركن، كنت في العادي باسيب مثلًا ال السايس هو اللي يركن مثلًا العربية وادّي له المفتاح، ففكرة إن أنا لقيت مكان و أنا باحس بالنسبة لي إن ده إنجاز، عارفة اللي هو أنا اتعلمت مهارة جديدة ما بقيتش محتاجة حد يساعدني فيها، فبالاقي ال عارفة أيًا كان بقى يعني عارفه آآ، سوّاق بقى مثلًا، عربية ملاكي أو حتى عربية أُجرة، فتلاقيه يطلع يقول لِك آه ما الستات ما لهاش مثلًا آآ، ما كانش ليها ركوب عربيات مش عارف إيه، فتلاقي التعليقات السلبية دي حرفيًا بتسلِب الفرحة من جوايا، وباحس إن هي أو في ناس مثلًا بتعمل كده من وهي عندها 10 سنين، فاهمة، أيوه ماشي أنا مش كده يع أنا ظروفي مختلفة، حكايتي غيرهم، فاهمة قصدي؟
اهم. أيوه. اهم. أيوه. اهم. أيوه. اهم. اهم. اهم. أي بالضبط. بالضبط، يعني هو زي ما أنتِ ما بتقولي بالضبط، أنتِ شخص مختلف وشخص وإحنا يعني الناس كلّها بتبقى مختلفة عن بعض، اللي بيعرف يعمل حاجة مود في حد تاني ما بيبقاش ي عارف يعملها أو يتعلّمها في في في سِن متأخر شوية، ما لهاش علاقة أبدًا، أبدًا، أبدًا عن جودة الحاجة دي بتتعمل إزاي أو آآ، حُكم الشخص على نَفْسه أو الناس تكون بتحكم عليه من الحاجة اللي هو اتعلمها دي. بس أنا عايزه أقول لِك على حاجة، أنتِ أحلى حاجة بتعمليها إن أنتِ بتراقبى نَفْسِك وبتقارني نَفْسِك بنَفْسِك، دي حاجة بجد حلوة جدًا، جدًا، واستمري عليها طول حياتِك، إن أنتِ كنتِ بتقولي أنا كنت الأول السايس كان هو اللي بيركنها لي وبادّي له المفتاح، اشتغلتِ على نَفْسِك واتعلّمتِ وعرفتِ إزاي بتبقي تركني لوحدِك، فأنتِ بتقارني نَفْسِك بنَفْسِك، أنتِ كنتِ امبارح إيه وبقيتِ النهارده إيه، و وافضلي راقبي نَفْسِك في الحاجة دي، يعني أنتِ دلوقتي بتركني بطيء شوية عشان أنتِ لسه متعلمة، راقبي نَفْسِك بقى في الأيام اللي جاية دي هتلاقيكِ بتركني بقى ب بإيد واحدة، وهتلاقيكِ بتركني في 10 ثواني مش زي ما كنتِ بتاخدي 3 و4 دقايق عقبال ما تركني، فأنتِ أحلى حاجة إن أنتِ بتقارني نَفْسِك بنَفْسِك وما تبطليش أبدًا تكوني بتعملي ال العادة دي. بالنسبة بقى للناس اللي هي بتبدأ تبقى بتتكلم زي ما كنتِ بتقولي لي كده تعليق سوّاق، والّا تعليق حد ماشي أو حتى آآ، لو كان جوزِك، أهو الناس دي مش في مكانِك ومش شايفة أنتِ بتمرّي بإيه ومش عارفين أي حاجة، ممكن يكونوا مش عارفين ظروفِك أو مش عارفين زي ما قُلت لِك الكواليس اللي ورا الحاجة اللي هُم شافوها في لحظتها دي، فأنتِ بالنسبة لِك ما تخلّيش أبدًا حد يبقى بيأثّر عليكِ بأي كلام، آآ، ما تخلّيش أبدًا حد يبقى بيحبطِك. أنتِ كمان شخص شكله كده م مُثابر جدًا و وشخص برضو بسيط، أنتِ بتتبسطي بالحاجات الصغيّرة، وعلى فكرة ما فيش ناس كتير أوي يعني بصراحة بيبقوا بيعملوا كده دلوقتي، يعني قليّلين أوي اللي بيبقوا بيتبسطوا بحاجات صغيّرة جدًا في اليوم، دي حاجة حلوة جدًا، جدًا على مخِّك وعلى آآ، طريقة تفكيرِك، إن أنتِ الحاجات الصغيّرة بتفرق معاكِ، أومّال بقى لو حصلت لِك حاجة كبيرة هيبقى ردّة فعلِك تجاهها إيه؟ فاللي بيخلّي الإنسان يبقى آآ، قادر يضحك وقادر يتبسط وقادر يعدّي يومه بطريقة خفيفة هو اللي أنتِ بتعمليه ده بالضبط، إن أنتِ تكوني بتلاقي حاجات صغيّرة تبقي مبسوطة بيها وتبقي فرحانة، وإن أنتِ بتكوني بتنمّي مهاراتِك في حاجات وبتقارني نَفْسِك بنَفْسِك، وبتبقي عايزة تتطوّري في الحاجات اللي هي متعلقة بيكِ أنتِ أو اللي أنتِ شايفة فيها نَفْسِك إن أنتِ بتتطوّري مش لازم تبقي يعني ب ماسكة CEO في شركة عشان تبقي بتقولي لنَفْسِك أنا اتطوّرت في حاجة، لأ خالص، الحاجات البسيطة اللي أنتِ بتعمليها في اليوم دي هي اللي بتدّي حياتِك معنى وبتدّي حياتِك شكل كده جميل. ممكن بقى تبقي تدوّري كده مثلًا على واحدة صاحبتِك تبقي بتشوفيها تبقى مثلًا تفكيرها نَفْس تفكيرِك، دماغها نَفْس دماغِك، وتبدئي تشاركي معاها الحاجات الصغيّرة اللي بتحصل لِك في اليوم اللي أنتِ مبسوطة بيها دي، وتبقي متأكدة إن هي هتبقى بتدعمِك، دي هتبقى حاجة برضو بتحسّسِك كده بالحافز وتحسّسِك إن أنتِ بتشاركي إنتصاراتِك وإنجازاتِك مع حد، هتبقى بالنسبة لِك حاجة حلوة أوي. فكرتِ في الموضوع ده قبل كده؟
فعلًا، إمم. بالضبط. فاهماكِ. فاهماكِ. فاهماكِ. بصراحة لأ، يعني يمكن زي ما قُلت لِك أنا مثلًا كنت لمّا باعمل حاجة، آآ، وفجأة أكتشِف في عيون اللي حواليّا إن هي تافهة، فما كنتش باروح باحب بقى اللي هو خلاص أنا مش هاحتفل بأي حاجة، أنا هاسيب إنجازي جوه وأسيب بقى بيحبطوني، عارفة بيحاولوا يكسّروني. فعلشان كده ما كنتش يعني زي ما قُلت لِك كنت مثلًا باقول لجوزي، فجوزي يقول لي: "لأ، عادي الناس كلّها بتحط"، فكنت باحس إن أنا هابان تافهة في عيون الناس، يمكن هو ده اللي كان بيخلّيني آخد خطوة لورا وكده، وأحبط نَفْسي بنَفْسي بقى، فاهمة، اللي هو أنا هاهِدّ نَفْسي قبل ما حد تاني يقول لي كلمة ما يعج ما تعجبنيش، خصوصًا إن الكلمات بتأثر معايا، اللي هي باحس إن فيه حد بي بيسحب كده فرحتي مني، ف
اهم. امم. طبعًا.
فما جربتش، بس أنتِ عندِك حق يعني، فعلًا إن أنا لأ أدوّر على حد يشاركني نَفْس الاهتمام ده هيقدَّر، يعني أكيد جوزي مش هيقدَّر فكرة إن أنا عرفت أرسم الwing بتاع الeyeliner، بس صاحبتي هتبقى عارفة لأنها بتجاهد زي ما أنا باجاهد كده قَدّ إيه إنها ترسم وت يعني وعارفة فكرة الmakeup الصبح وسط ضغط ده بيبقى عامل إزاي، فأنتِ عندِك حق، يعني دي فعلًا أنا حاجة أنا ممكن أعملها يعني.
اهم. بالضبط. اهم. بالضبط كده، إنِك تلاقي حد بي بيبقى بيشاركِك أفكارِك أو بيهتم بالحاجات اللي أنتِ بتهتمي بيها، أو حتى طريقة تفكيره زيِّك هتبقى بتخلّيكِ، آآ آآ، متشجّعة إنِك تكوني بتحكي له عن الحاجات اللي بتحصَل لِك في يومِك. وعلى فكرة جوزِك ممكن يكون مش فاهم مدى الموضوع لأن هو راجل، فهو بالتالي مش عارف إيه ال الحاجة المهمّة يعني في اللي أنتِ عملتيه، إن أنتِ رسمتِ الخَط بتاع الeyeliner، فهو مش عارف يبقى بيشجّعِك بالشكل اللي أنتِ مستنيّاه، فأهم حاجة إنِك تلاقي حد يبقى بيشجّعِك أو بيبقى بيحتفِل معاكِ بالطريقة دي. وعايزة أقول لِك على حاجة كمان، لازم تبقي بتكافئي نَفسِك، يعني أنتِ بتبقي مبسوطة بالإنجاز ده، ودي مرحلة حلوة جدًا، جدًا، ودي الأصعَب على فكرة، بس كافئي نَفسِك بحاجة بسيطة جدًا، إن شاء الله تبقي بتجيبي لِك شوكولاتاية عشان أنتِ رسمتِ خَط الeyeliner حلو، إيه المشكلة؟ ف حُطّي كده مكافآت لنَفسِك كلّ ما تكوني م مبسوطة، ومش مهِم يبقوا كتير، بس كافئي نَفسِك كلّ مرّة.
امم. أنتِ فعلًا عندِك حق، يعني أنا هاحاول أعمل كده. بجد لما اتكلّمت معاكِ حاسّة نَفسي ارتحت أكتر ويعني، وكمان النصايح اللي أنتِ ادّيتيها لي دي أنا هاحاول فعلًا أنفّذها. شكرًا ليكِ.
العفو، أنا تحت أمرِك في أي وقت.